Понимаешь, в чём дело, мы щас всё это с тобой, а, а, рассуждаем, э, до достаточно глубоко, как критики. То есть мы с тобой прямо говорим: "Смотри, вот это вот сделано неискренне, э, человек здесь схалявил, забил и так далее". Почему это видно? И мы с тобой перечисляем что? Большинство людей так глубоко не как глубоко не ко не копают, ну потому что им это и нафиг не надо. Зачем? Человек пришёл
Мгм. Ну да. Мгм мгм мгм. Ну, д Ну да, потому что ты просто смотришь кино, как бы мне чё ещё сидеть здесь, критика играть, что ли?
Да да. Да. Ты пришёл расслабиться, тебе нафиг не нужна критика никакая, тебе за эт деньги не платят. Да. О, но но, люди на самом деле не так глупы, как о них думают очень многие другие люди. Вот. Как как это странно ни звучит, но нет, люди не дураки. И даже если человек не разбирается в кино, он, э, не этот, не Антон Долин, вот. А он, э, человек, который просто хочет после напряжённого рабочего дня что-нибудь там, какую-нибудь развлекаловку посмотреть, он всё равно поймёт, что его обманывают. Он это поймёт. Он он не будет говорить, что: "А, меня обманули". Он даже такого, э, термина не скажет, что об обман, потому что: "Чё меня обманули? Ну, заплатил деньги, посмотрел, чё в этом такого, вот". Но внутри вот это ощущение, что происходящего, то, что это халява, что это схалтурили, что не выложились, что освоили бюджеты и так далее. И в итоге, простите, накормили дерьмом
<laughs> Да. <laughs> Конечно конечно, да. Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм. Это верно. Мгм мгм. Мгм.
за твои же деньги. Вот вот это ощущение никуда не денется. Оно останется с ним, вот этот негатив. Э, о и человек это поймёт чётко, он чётко это поймёт. На ощу на ощущениях, вот и всё. Тут только таким образом.
Мгм, мгм. Да да да да да. Мгм. Мгм. Мгм. Да да да да да. Это да. Ну, это да. Ну, это да. Ну, это очень интересно на самом деле. Потому что я, например, это очень часто замечаю, э, скажем, во многих вот проходных на данный момент фильмах. Тем, что я вот смотрю и понимаю то, что вот здесь нет ни глубины сюжета, ничего. Ощущение вообще такое, как будто бы вот столько рекламы было использовано, да, для этого дела. А
Ну Слушай, маркетинг- это другое дело. Вот, кстати, вот, кстати, вот в маркетинге, да, работают просто такие монстры. Там они просто на все деньги, они просто фигачат. Ну, то есть ты с думаешь: "Ну, блин, ребята не зря свои там тысячи получают, да". А потом выходит кино, и ты с при таком агре агрессивном, крутом, навороченном маркетинге у тебя такая хрень получается, думаешь: "Слушайте, а может вам это, бюджеты поменять и больше маркетингу лучше деньги отдавать?" В у них явно лучше получае или, знаешь, поменять съёмочные эти местами команды. Те, кто в маркетинге, пусть теперь кино снимают, потому что у них явно лучше получится, чем у вас, пацаны. <laughs> Да да да. <laughs>
Это вообще, да, другое дело. Да да да да да. <laughs> Да. <laughs> Да да да да. М мгм. Да да да. Да, что-то у вас, ребята, так хорошо всё получается, сами и снимайте, да? Это верно, это верно. Но вот, кстати говоря, что меня ещё, кстати, вот в этом очень жёстко раздражает, это то, что они, ребята, молодцы просто, молодцы, шикарно отрабатываете. Всё, всё очень круто. Что насчёт, например, не совать вообще все самые вкусные моменты в 1 трейлер? Вот кто-нибудь догадывался до такого, чтобы вот, ну, ну, как бы, может, это проблема, нет? Или или мне одному такое кажется?
<laughs>